ああ、お仕事でですか？それは。
えっと、仕事でもプライベートでも、なんでもかんでもお聞きしちゃうようなって。
ああ、そうですか。ええ。
ええ、ただその仕事の内容というか、やり方まで聞いたことは無かったんで、ええ。
あ、そうですよね。じゃあ、その時そんなに期待は、じゃあ、されてなかったんですか？
してなかったですね。さすがにこんなね、訳の分かんないソフトの
ああ。ね、分かるわけないですよね。
って思ったら、ドンピシャで回答くれたんで、<laughs> はい。
ええ。ああ、すごい。そうなんですね。へえ。
ええ。
でもそれが、じゃあ、今、ね、お仕事にも結びついて、いや、すごいですよね。じゃあ、特に講座は受けなくて良かったっていうことですよね？うーん。
はい。 う、そうなんですよ。 ええ。 そうですね、良かったですし、初め何も分からない状態で、聞きながら、あの、操作して、あの、作業してたのに、いつの間にか、基本的な操作覚えちゃったんですよね、やっぱり。
ええ。 ああ！そうなんですね。おお、そうですか。ま、も元々の知識があるからでしょうけれども。ね、それにしても、じゃ、移行できたってことですよね、新しい、その、テクノロジーっていうか。え、それどれくらいかかったんですか？うん。
あ、は、はい。 ああ、つ ええ。 あ、はい、できましたね。 えっとですね、ほんとにびっくりなんですけど、最初にかたちにするまでに、1日でできました。<laughs> これほんとにね、「いいのこれ？」って思っちゃったぐらいですからね、私が。
はい。 はい。 ええ、やは。ほんとですか？